Ya, aslında hiçbir şey değişmedi.
Hı hı.
İii, hiçbir şey değişmedi, onun açısından da değişmedi. Hâlâ çok seviyorum falan filan. Bu bunlar bambaşka konular. Benim, eee, yaşadığım sıkıntı sadece benim kafamda olan, eee Eee, evet.
Tabii ki. Evet. O senin kendi, eee, özgür ruhunla, karakterinle, içinde düşünüp durduklarınla, onun sana getirdiği, böyle, so belki ortada bir şey yok ama kendi kendine hissettiğin sorumluluklarla, böyle, eee, içinde dönen duran bazı düşüncelerle hissettiğin hisler.
E Çıkmıyor, yani, içimden de. Zaman zaman hâlâ geliyor. Eşim çok alıştı. 5 senedir, işte, e şey diyorum, "Boşanalım, biz gene beraber yaşayalım." <laughs> Eee, diyor, "Ya, se sen" diyor, "az şekerli bir şeyler ye. Birazcık daha, rahatla. Bir kendine gel." falan yapıyor. Ye yani o gerçekten ama şeyle, eee, alakalı, kafada olan bir şey.
<chuckles> Nasıl karşılıyor bu teklifini? <chuckles> <chuckles> Anladım. Yani, aslında
Yoksa hiçbir şey değişmedi ilişkimizde. Bir de çocuğumuz var şu an.
Sen kendini Evet, çocuğunuz ne zaman oldu? Evliliğin kaçıncı y zamanında? 1. yılında. Üst üste çok fazla değişiklik olmuş aslında hayatında. Yani, iii, bir insan için çok farklı, köklü, üüü, yaşa yaşayarak hissedeceği hisleri üst üste, üst üste yaşamışsın. Çocuğun olunca Evet, o nasıl hissettirdi sana?
1. yılımda. Aynen, çok hızlıyız. Aynen. Evet. O da COVID döneminde oldu. <chuckles> Eh, ya, zaten şöyle, biz, eee, o, eee, birkaç ay biz beraber yaşadığımız süre içerisinde COVID olana kadar şey yaptık hep, eee, gezdik, tozduk. Sonra, işte, COVID patladı, falan filan derken, eee D dedik, "Evlenelim" evlendik. Tamam, işte, ne olacak şimdi? <chuckles> Hâlâ COVID var, gezemiyoruz. "E, çocuk yapalım bari. Eee, ondan sonra hep beraber gezeriz." Sonra çocuk oldu. Çocuk olunca, emm, sorumluluklar daha fazla arttı Evet, evet, hâlâ geziyoruz, çok geziyoruz. Eee, sadece, işte, sorumluluklar çok fazla arttı. Eee
Çok iyi. <chuckles> Evet. <chuckles> Hep beraber gezebildiniz mi? A! Çok güzel. E, tabii, ister istemez. Yani sonuçta bir bebek dünyaya geliyor. Annesi babası olarak ister istemez, eee, bir sorumluluklar, yapılması gerekenler, ona imkânlar sunma derken böyle hissetmen normal.
Aynen.